Ch à chaque fois dans les situ à chaque fois il y a une situation qui est dangereuse et c'est c'est un homme qui te sauve?
Le prince charmant. On a besoin d'un homme, heu, sinon on peut pas s'en sortir, quoi.
Ouais. Ouais! Mais c'est enfin, le message profond, c'est ça.
C'est ça, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai après. C'est vrai que ça sort beaucoup dans dans Disney ce rapport heu, homme femme quoi.
Et heu Mmh. Bah, ouais, bah, je sais pas si c'est voilà, quoi. Bon, depuis il y a Vaiana, heureusement. <chuckles> Je crois que c'est Pixar en plus, Vaiana, je crois que c'est même pas Disney. <laughs> Ouais, ouais, bah, en fait après, tu as eu Frozen, tu as eu, heu, Vaiana, tu as tu en as pas mal, heu, où c'est des filles qui sont déjà le héros principal, mais dans le sens héros, pas dans le sens, heu, victime.
Ouais que <chuckles> je sais pas, mais qu'est-ce qu'elle fait Vaiana, c'est une guerrière, c'est ça? Ah oui. Il faut la sauver quoi, ouais, ouais, bien sûr.
C'est ça.
Et alors du coup maintenant que les codes, ils ont un peu changé, tu penses que ça ça va influencer les les gens plus, heu, dans le bon sens, hein, point de vue égalitaire?
Ouais. Je sais pas parce que ça fait quand même un bout de temps que j'ai pas regardé de dessins animés. Mais heu
Après, c'est vrai que les Disney heu, je les regarde plus trop.
Ouais, bah, je pense que tu tu fais ça quand tu as des enfants toi même quoi en gros, hein, heu, parce que voilà, tu regardes, heu tu regardes ce qu'ils regardent, heu, si ça devient bizarre tu
Oui, ouais, bien sûr un moment de partage heu Ouais. Ouais, vaut mieux vaut mieux surveiller, on sait jamais heu
Vous voulez des crêpes? <laughs> Mais ouais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ouais, je pense qu'il y a, pour moi en tout cas, il bon la musique c'est transformateur, le théâtre, heu, tout ça, si on est réceptif, mais je pense que comme le cinéma, pas grand chose, quoi. C'est quoi un film qui t'a bouleversé toi?
Ouais. Petite diversion, bien sûr. N ouais. Fight Club.

Mmh.
Mais c'est sûr en plus, heu, comme tu dis, heu, quand on vieillit, on peut regarder le même film et comprendre, heu, un peu plus de choses, tu vois?
OK. Mmh. Tu l'as vu Cloud Atlas?
Cloud Atlas oui, je l'ai vu, mais je m'en rappelle pas.
Mmh. Donc ça t'a pas marqué. Moi ça m'a ça m'a. Il y a l
Non. C'était quoi? Mmh.
bah en fait, heu, c'est des, hem, des histoires de vie entrecroisées à travers en fait, heu, la réincarnation, à différentes époques.
Message? Ah OK. Ah pourtant j'adore le le sujet et tout ça mais, heu, je m'en rappelle plus trop de ce film.
Mmh. C'est vraiment, heu, tu sais avec Halle Berry et Tom Hanks.
Ah!
Ouais, non vraiment ah, celui-là, mais il est long, il fait 3 heures et quelques mais, heu, faut je le reverrai bien un de ces quatre.
Ah bah, tu sais quoi, je je l'ai noté mentalement
<laughs> Ouais. <laughs> Ouais, franchement hyper intéressant ce film.
je vais je vais le regarder. Je vais le re revoir. Si je tombe dessus, heu, je sais pas sur quelle plateforme c'est, mais, heu, je chercherai.
Mmh. Et après, hem et après un autre, hem <swallows> bah mince, tu s ça m'a ça m'a perturbée, j'ai oublié, le nom. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Mmh. Ah oui, L'arbre de la vie. C'est avec Brad Pitt et et elle, je me souviens plus de son son prénom.
Ah, mince. Heu, les voyages, l'arbre de vie? L'arbre de la vie? Mouais.
Mais, hem, c'est un alors, tu l'as vu celui-là ou pas?
Non, je crois pas.

Mmh mh et heu et après, heu, j'aime bien quand, hem
Mmh.
aussi je trouve que le cinéma, ce que ça permet aussi de faire, c'est au niveau scientifique, d'appréhender des concepts qui sont difficiles à appréhender pour un esprit qui est pas forcément mathématique ou physique
Bien sûr, ouais, ouais, c'est sûr, je suis 100 % d'accord, ouais.
parce que, par exemple, bon, Interstellar, classique.
Interstellar, magnifique, très complexe, heu, j'adore ce film, très complexe, heu, à pouvoir imaginer, faire des expériences de pensées et cetera, très, très compliqué tout ça, et là, tu vois tous les concepts qui qui sont bringues et qui sont c'est incroyable!
Ouais! Je l'ai revu, il y a pas longtemps. <laughs> Mmh. Ouais. En plus magnifiquement bien réalisé, image <gasps> et la musique.
Ouais. La tout est bien. La musique, heu, les acteurs, heu, l'histoire.
Tout. Mmh. Mmh mh.
Ah non, super film!
Ouais et après, hem, je sais pas si dernièrement tu as vu, heu, Problème à Trois Corps? Mais la version chinoise.
Problème à Trois Corps, c'est c'était ouais, sur ouais, sur Netflix, heu, mais je l'ai pas je l'ai pas suivi. Je crois que j'ai regardé que le début et après, heu
Je crois qu'ils l'ont fait en série, je crois une série de 2 ou 3 épisodes. Mmh. Ça aussi, c'est méga space, hein, parce que après, heu
Ouais, ouais, ouais mais ça avait l'air bien mais j'ai je crois que j'ai pas suivi, heu
Mmh. Bah, après, hem, voilà, enfin, tu as il y a différent quelqu'un qui connaît rien, il peut c'est sympa à regarder mais, en gros, c'est, heu, c'est un peu relié à la théorie des cordes et puis tout tout le le le dilemme de la de la physique quantique où il y a plein de
Ah OK. Ah ouais, moi, j'aime bien ce ce sujet.
en gros, de réalisation ou, ben c'est ça mais, en fait, où ils sont en train de se rendre compte que, bah, il y a des choses qui collent pas du tout et que c'est pas du tout comme on pensait, donc heu, ça
Ouais, mais c'est sûr, de toute façon, heu <blows air>
et ça parle de ça et c'est très étrange à enfin, regarder, quoi, tu puis qu'il y a une vraie compréhension, heu, la enfin, elle est fidèle, quoi, la retranscription, elle est pas dégueulasse, tu te dis pas: «Ouais, ils ont ils sont ils sont totalement barrés!», c'est c'est c'est
OK. C'est ouais, c'est de la science-fiction qui suit vraiment les théories, donc heu, c'est c'est vraiment pas mal, ouais
Mmh. Mmh mh.
si c'est un peu comme Interstellar.